そう、まあ、わずかですけどね。なので、ま、たい大半はやっぱり安いクーポン目当てっていうのが、ま、世の中の期待って感じなんですけど、まあ、その狭間にいて、どう対処していいかがわからなくて、何かいいアドバイスいただけますかね？
あ、いやいもね、いればすごいです。ん。 ふーん。 はい。 うーん。そっか。 そうですね、なかなか難しいところですよね。なんかも、ね、消費者の気持ちに立つと、消費者ひしゃっていうか、あのお客さん、ももまのね、あの
ん。
立場に立つと、やっぱりね、安くて、あの、質がいいっていうサービスはね、どうしても探しがちなのはすごくよくわかるし、で、経営者側のね、あの、あなたの立場を考えると、やっぱりね、利益に繋がらないとね、経営していくのもむ難しいし、なんかね、あの、なかなか難しい問題ですよね。
ええ。 ええ。 そうなんですよ。ま、どっちの気持ちも、うーん、ま、私的にはわかるので、ま、安いとこに行きたいというお客さんの気持ちもわかるんですけど、でも経営を考えるとやっぱり、あの、適正価格でずっとリピートしてくれるお客さんにずっ来て、ほなっていうのが本音ですね。
うんうん、はい。 ええええ。 あ、そうなんです。ちなみに適正価格でということは、あの、やはりクーポンとかも出されていて、なんかそのお客様によって単価が割と違うって感じなんですか？
はい。 うーんとですね、あの、一応、初回はめちゃくちゃ安いんですよ。
ああああ、はいはいはい、そうな
ええ。 で、まあ、段階的にちょっと割引率が変わって、でもずっとリピートしてくれるお客さんにはあの、定期的に来てくれる人には、あの、割引券渡してるので、ま、たまに来るお客さんだと定価になっちゃうんですけど、定期的な人には割引券渡してるんですね。だから、まあ
ああ、あ、そういう感じか、はい、はい。 はい。 あ、そういう感じ あ、や、そうなんですね。じゃあ、まあ、ね
儲けはほとんどないんですよ、定期的なお客さんが来てくれたとしても、割引券渡してるので。でもやっぱり毎月来てくれると、一応その、収入が安定するので、そういうお客さんを増やしたいんですね。
あ！そうなんですか。 ええええ。 うーん。 あ、そうなんですね。やっぱりね、あの、気に入ってくださるとね、あの、リピートしてくださると思いますが、ね、どうしてもね、あの、どんどん次から次へとね、安いところに行って行ってしまうお客様もいらっしゃるので、なかなか難しいですよね、ええ。
ええ。 ええ。 まさにその通りなんですよ。あの、よの、店ホットペッパー使ってるんですよ。
うんうん。ええええええ。